'Yung mga kompyuter namin meron siyang sites na pwede mo lang i access. So, ay isa 'yun sa magandang mairekomenda ko sa mga for example, sa mga bata or kung sa mga ano, na nahihirapan mag-control. Kasi at least, kung ano lang 'yung tools na pwede mong gamitin, gaya 'yung isang kompyuter ko rito. Oo, hindi ka pwede mag YouTube, 'di ka pwedeng mag-Facebook. So, pwede ka lang mag-search online kung ano 'yung dapat mong i-search sa specific na trabaho mo. Alam mo 'yung mga ganon? Siguro mga filters, yan importante 'yung mga filters. Marami ng filtering app ngayon, eh, kahit sa cellphone. Mm, lalo na kasi ngayon kasi hindi ako ano, pasensya na, 'yung ayaw ko talaga 'yung mga bastos na palabas, alam mo 'yun, 'yung pornograpiya kasi nakakasira ng focus. So, maganda 'yung gano'n na naka-filter na 'yun sa computer mo. Kahit personal computer mo or sa cellphone. Sa akin lang naman ah, personal opinion ko lang. Mm. Mm.
Hmm. Ah. Oo. Limitado. Hmm. 'Yon. Buti naman. Mm. Hmm. Mm, mm. Hmm. Filter na siya. Mm. Oo. Mm. Pero 'pag syempre kahit papaano natutukso ka ding tumingin sa phone sa gitna ng trabaho. Anong madalas mong sinasabi sa sarili para talagang makabalik ka dun sa momentum? Oo. Lalo 'pagka may dapat tapusin? Hmm.
'Yun nga. Hmm. Gaya nga ng sinabi ko, hangga't maaari ilalayo ko 'yung cellphone ko. Kumbaga, nagsisilbi lang siyang alarm clock. Oo oo. Kasi 'pag break time ko naman pwede ko namang i-access ang social media, eh. So, unahin ko muna 'yung trabaho ko, tapos 'pag nag-alarm siya, tsaka ko lang siya ipi-pick-up. Mga ganun ba. Kumbaga, ikaw na mismo 'yung gumawa ng, um, halimbawa, 'yung mga restrictions para sa sarili mo. Matuto kang gumawa ng ganon. Minsan kasi alam mo 'yun tayong siguro ugali ng mga Pilipino 'yun, 'di ba? Na ang dali nating lumabag sa mga batas, ewan ko ba kung bakit. Pero 'pag nasa ibang bansa tayo takot na takot tayo. 'Yung mga gano'ng klase, 'di ba? So, ang hirap. Mm.
Ah. <laughs> Talagang 'yun. Hmm. Tama Hmm, hmm, hmm. Ayun! Mm. Hmm. <chuckles> Sinabi mo pa, hmm. Ay. Oo. Si Mm. Sa pagsunod nga yan. Siguro sa sa takot na kasi alam na merong kaakibat na punishment, eh. So, siguro mas sumusunod. Pero naranasan mo na bang ma-late o magkamali sa trabaho dahil sa online distraction?
Mm. Dis Tama, tama ka diyan. Mm.